У меня есть такая подруга, которая требует очень много внимания, поддержки постоянной. Ам, и я иногда чувствую себя не как подруга для неё, а как, э, чуть ли не романтическим партнёром, каким-то мужчиной, опорой, которая постоянно должна её поддерживать. Ам, потому что, э, я довольно ответственный человек, и если у меня кто-то просит совета, то я не дам тебе совет, э, наобум или какой-то необдуманный. Я действительно буду тратить свою энергию и силы, чтобы разобраться и дать тебе как можно более применимый и лучше совет. И она вот этой в мо моей ответственностью, э, ну, мне кажется, пользуется, потому что, э, каждый день, вот абсолютно буквально каждый день она просит у меня совета, то по поводу общения с её мамой, то в отношениях, а, то чуть ли там, что ей съесть на завтрак, а что будет полезнее и легче приготовить. Но я как её чуть ли не Чат-GPT для неё.
Мгм. Мгм. Хм. Ну ого.
А, и меня это, если честно я чувствую выгорание, потому что, э, это очень одностороннее отношение, то есть она не спрашивает, как у меня дела, или спрашивает очень мимолетом. Никогда не концентрируется на моих каких-то проблемах, хотя я и так редко делюсь. Она как, э <tsk> ну, всё должно быть про неё и для неё.
Мгм. Мгм. Понятно. Но, слушай, это действительно такая серьёзная нагрузка, на которую она тебя взвалила. Действительно можно выгореть, а, и плюс ещё это получается настолько как бы, да, в одну сторону, а, м, дружба в том плане, что ты действительно берёшь на себя всю ответственность как друг: и с советами, и с общением. Но при этом при всём, э, ты не, а- если я правильно тебя понимаю- ты не чувствуешь, а, да, ответной какой-то, э, реакции. И, а, это же дружба, где оба человека являются друзьями. Э, то есть, соответственно, м, в этой дружбе она тоже должна брать на себя какую-то ответственность, и, а Ты чувствуешь себя так, да, аж использованной, можно так сказать. Мгм. Мгм.
Мгм. Именно так. Да. Да, именно так. Ты всё правильно поняла, вот это ощущение использованности, абсолютно.
А в принципе тебе вот, э, ам, ты ты чувствуешь её своим именно другом, она тебя как вот как друг, как человек, вот с ней приятно тебе общаться? Или тебя уже просто стало тяготить вот из-за всей этой ситуации? Т м, ты вот хочешь сохранить дружбу, или ты бы как-то её хотела бы переформировать, что ли, новую с новую заложить структуру? Мгм.
Э, как бы у нас, м <grunts> Да вот Да, именно так. Переформировать хотелось бы, потому что у меня были с ней хорошие моменты. Э, был момент, когда она меня очень сильно поддержала и мне помогла. Ам, и как минимум хотя бы из-за этой ситуации я не могу, а, так сказать, прервать с ней эту дружбу, хотя А сейчас, вот последний год я чувствую, что это очень односторонне, и я отдаю себя. А она вкладывает, э, минимум усилий, а, и использует меня то как личного советчика, то как личного психолога, э, то личного нутрициолога и тренера, я должна ей помочь с тренировками. Я как профессионал, бесплатная помощь на любой аспект её жизни.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм.
А, но были у нас хорошие моменты в дружбе, и вот именно из-за этого, а, я как не то чтобы чувствую ся должной, но в моём понимании, а, друзья помогают друг другу. Но получается так, что я как свою сторону <chuckles> сделки выполняю, а она вот тогда 1 раз год назад мне помогла- и ну как-то и всё, видимо, расслабилась, что ли.
Понятно. Мгм. <chuckles> Понятно. Ну да, друг действительно познается в беде, э, а, вот, но часто, эм, отношения между друзьями могут меняться, и кто-то может немножечко забыть, да, а, фундамент этой дружбы и начать п пользоваться какими-то благами, и не смотреть на и не отдавать обратно. Это правда очень неприятно. А ты как-то пыталась с ней пообщаться на эту тему? А, она как бы сама эт того не понимает? А, и если она не понимает, ты как-то пыталась хотя бы намекать, что ли?
Именно так. Эм, вот прям напрямую пообщаться, в плане поднять эту тему, как вот, э, меня беспокоит то-то, то-то- такого я не делала. А, но несколько раз в моменте, когда она просила у меня совета, эм, я Допустим, она там мне скидывала несколько мужчин, и она такая: "Какой тебе нравится больше?" Ну, я ей сказала там, а: "Дорогая моя, ам, тебе идти на свидание с этим мужчиной, почему ты спрашиваешь, как он мне?" Ну, я их не знаю, я там чисто визуально могу их оценить, но мне кажется, это нелогично и несправедливо, потому что то, что нравится визуально мне, не должно нравиться обязательно визуально тебе.
Мгм. <chuckles> Мгм.
А.
Конечно, это же её выбор, с кем она пойдет. Мгм.
Да, ну вот вот такой вот мой, грубо говоря, отказ дать ей совет и то, что я ей говорю, что это то, что она должна принять ну, решить сама за себя, она вот, а, ведет себя как немного обиженной.
М, то есть
То есть ей это неприятно почему-то.
М. Мгм, то есть, а, она, а, перекладывает на тебя ответственность за выбор, и если ты ей как бы не не решаешь за неё, да, не облегчаешь ей, а, вот этот вот ответственность за её собственный же выбор, а, это получается как бы, да, твоя вина. То есть и это она ставит тебя в такое не очень красивое-то на самом деле положение.
Мгм. Да. Именно так. В том-то и дело.
И, а, м, м, да, э, довольно, э, тяжело, конечно, с людьми, ко которые так обижаются, выстраивать, э, границы. Потому что вот ты попробовала на самом-то деле, да, даже вот этим сообщением эту какую-то вот прощупать, да, как можно границу там поставить. Ам, но вот у тебя сразу был такой как бы да от о ну, не отпор, но ты поняла, что это м может возникнуть, э, э, конфликт на на этой почте почве. Мгм.
Вот-вот. Да, и она а в том Да, вот ты именно права, а, но вот то, что меня даже, можно сказать, раздражает больше, это то, что она- человек, который очень не любит конфликты.
Мгм.
А, и это другая причина, почему я не начала с ней этот разговор, чтобы там сесть и сказать там: "Мне вот это не нравится, мне нужно вот это, вот это". А, потому что она тот человек, который будет максимально избегать конфликта и юлить. Она вот не может тебе честно в лицо сказать то, что она думает. Она будет как уж выворачиваться, лишь бы, а меня сказать. <chuckles> Я устала пытаться, э, найти решение конфликту и сама сдалась. Она не пойдет тоже в атаку с какими-то аргументами, а, или объяснениями, она будет всё сойдет к тому, что: "Ой, мне неприятно, что ты так говоришь, а мне не хотелось бы это обсуждать". Вот такое вот, как бедная овечка.
Мм, мгм. Мгм.
И я получаюсь как мало того, что ещё совет ей не дала, так ещё получилось, что я какая-то злая собака, накинулась на бедную овечку.
Ну, понятно, да, то есть она, опять же, вот ставит тебя в такое положение, что, а, можно так сказать, даже тебя в угол загоняет, что, а, или ты должна, м, давать ей какие-то советы, которые ты на самом деле не считаешь, что ты должна ей давать, или ты будешь, ну, так сказать, редиской да, не не не нехорошей подругой. А, и и вы Мгм, мгм. Ты в ты в углу, да. А, тяжело на самом деле с, э, м, такими людьми выстраивать границы какие-то. Ам, но тем не менее это необходимо. А, как-то дать человеку понять, <grunts> что, а, они быть должны а, они должны быть ответственные за самих себя. Это обязательно, поскольку они взрослые люди. А, и когда человек начинает быть ответственный за себя, за свои решения, за свои ошибки, за свои поступки, а, то соответственно они уже как бы сами тогда способны, м
Вот! Да. Именно так. У меня как безвыходная ситуация. Ты абсолютно права. Мгм. Мгм.
давать другому человеку, друзьям тоже какое-то, м, абсолютно такое, а, равноправное т отношение. А, поэтому, может, имеет смысл м, имеет смысл как-то не напряженно с ней пообщаться на эту тему. А именно на тему вообще как бы обсудить с ней, как она считает про выбор, про ответственность, как-то даже, может, сначала не переходить на личность? У вас вообще бывают такие какие-то такие глубокие серьёзные разговоры?
Мгм. Да. <clears throat> Я тоже так считаю. Мгм. Ам, редко очень, но бывает. Мы в принципе у нас не было такого, что мы переходили
Мгм. Мгм.
на личность. Ну, как бы обзываться мы не обзывались. А, но как бы были напряженные разговоры, но они случаются очень редко, и я всегда получаюсь инициатор, потому что, опять-таки, она избива избегает конфликта. Но мне в принципе нравится твоя идея, что я хотя бы вот так вот задать ей направляющие вопросы, что она думает по поводу ответственности, и как минимум ей высказаться не агрессивно. <chuckles>
Мгм. Ну да, мгм. Да, абсолютно не агрессивно, а как можно более искренне говорить о том, как ты себя чувствуешь, э, в этой ситуации и, может быть, как-то попробовать ей намекнуть, что, а, в личный выбор, а, очень ва э, для тебя бы было очень, ам, важно, чтобы она могла, м, свои какие-то совсе со совсем свой личный выбор, м, делать сама. Или посоветовать ей, что о том, что, а, м, стоит поступать так, как она действительно чувствует, или, а, доверять своей интуиции.
А. Да. Мгм. Мгм. <blows air> Да, это хорошая идея. Я думаю, я действительно попробую с ней поговорить, просто очень мягко, чтоб она не встала сразу в эту позу з защиты, потому что тогда до неё достучаться абсолютно невозможно. А, но как идея мне действительно она импонирует. Хотя бы она узнает, как я чувствую себя по этому поводу. Поэтому спасибо большое за то, что выслушала, а, посоветовала мне, если честно, уже стало чуть легче от того, что я хотя бы выговорилась.
Конечно. Конечно, я надеюсь, что вам удастся с сохранить дружбу и всё будет хорошо.
Спасибо.